Oye, fíjate que bueno, t te voy a contar esto para ver sí me puedes ayudar un poquito, porque si estoy un poco así, pues, qu que no sé qué hacer porque la verdad es que duermo las horas que debo de dormir, o sea, normalmente duermo 8 horas cuando es así como entre semana que voy a trabajar, pero es que amanezco, o sea, como si no hubiera dormido nada de verdad. Y luego los fines de semana, como me siento cansada, a veces, este, pues, me llego a dormir hasta 12 y aún así me siento cansada y la verdad es que no sé qué hacer, porque ya sé que no es por la cuestión del tiempo, pero, pues, digo, es que no sé qué más hacer como para tener un
Ujú. Okey. Guau.
o sea, no sé qué hacer para tener un sueño profundo y y realmente sentirme cansada. Ya llevo con esto, la verdad, pues, como yo creo que unos 2 años, ¿eh?, o sea, ujú.
Oh, okey, ya llevas mucho tiempo sintiéndote así. Oye, lamento escuchar eso, debe de ser muy difícil, pues, ahora sí, como tú dices, ¿no?, cumplir con lo que dicen que son las 8 horas o más y que ni así te sientas descansada. Lamento mucho que estés pasando por esto, pero a ver, cuéntame un poquito sobre cuál es tu rutina y todo esto, ¿no?, para poder a lo mejor aconsejarte, pues, más, este, ad hoc a a ti y a tu contexto. Eh, normalmente, ¿a qué hora te acuestas y a qué hora te levantas? Así, un aproximado, ¿no?, no tiene que ser así súper exacto.
Sí. Mm. Sí. Pues, mira, entre semana trato de acostarme a o sea, mi objetivo sería d dormirme a las 10, eh, y lo intento, ¿no?, o sea, yo ya estoy así en la cama desde un poquito antes, pero, este no sé de repente, pues, la verdad es que si me pongo a ver así el celular, pues, yo di o sea, según yo para relajarme, ¿no?, porque me pongo así, pues, cosas chistosas o lo que sea como para, pues, para así como relajarme, pero bueno, esto hace que o sea, yo luego, después de media hora dejo el celular y de ahí ya no me puedo, este pues, o sea, como que me quedo así de de, sí do dormida, pero pero no sé, o sea, como que me cuesta un poquito, sí, me cuesta un poquito como entrar a ese sueño profundo que me doy cuenta y luego ya me empiezo a despertar a a media o sea, como a las 3 de la mañana para ir al baño, según yo me vuelvo a dormir, o sea, pero pero no sé como que hay esas interrupciones.
Ujú. Ujú. Ujú. Ah, okey. Ujú. Ah. Okey, entonces es constante cuando te levantas en la madrugada. O sea, si es algo constante. No duerme las 8 horas de corrido. Más bien en total duermes 8 horas.
Vaya, corrido no, nunca he podido dormir así de corrido porque, siempre eso sí lo tengo ya desde hace mucho tiempo. O sea, desde que tengo casi memoria, ah, siempre a las 03:00 de la mañana me tengo que ir a a hacer pipí, y y siempre me tengo que lev o sea, me levanto para eso.
Ujú. Mm, okey. Es algo que ya dices que ya tiene mucho tiempo. Y, mm, ¿sientes que?, por ejemplo, ¿sientes que te cuesta quedarte dormida? ¿Sientes que a lo mejor cuando te despiertas que comentas que te despiertas en la noche también te cuesta quedarte dormida o sí te caes rendida fácilmente?
Ujú. No, sí, me cuesta, ¿eh?, y de hecho, a veces me o sea, sí me choca eso de tener que levantarme en la madrugada porque, o sea, sí, es como de, lo he intentado de no levantarme como para que mi cuerpo se se acostumbre. Pero yo creo que a lo mejor tengo la vejiga muy pequeña porque s eh, me empiezo, o sea, en mis sueños. O sea, empiezo a sentir como que que tengo que ir al baño, ¿no?, entonces, como que no descanso. Entonces, por eso, o sea, lo he intentado de no levantarme, para, pues, acostumbrar a mi cuerpo. Pero, me ha pasado que igual no descanso porque, pues, empieza a tener, ya sabes, esos sueños así de que dices: "¡Ay!, ya no me aguanté o tienes que ir al baño", y ya estás todo así como estresado. Y cuando me levanto, regreso, pero, ya simplemente por haber encendido la luz para pues, eh, pues, ir al por el pasillo y eso ya siento que eso me afecta porque ya cuando regreso, pues, mm, me a lo mejor me cuesta otra media hora volverme a dormir.
Ujú. ¡Ah! Ajá. Sí. Ájá. Claro. Ujú. Claro, sí, sobre todo cuando prendes la luz, me imagino que sí es como, a lo mejor como un golpe de luz para tu cuerpo que es como que: "Okey, te tienes como que volver a ajustar", ¿no?, ¿y tomas café o bebidas energéticas o a veces alcohol?, ¿no?, que un una, no sé, una copita de vino, que una cervecita o algún café o bebida energética, puede ser té que tenga cafeína también.
Sí. Ay, pues fíjate que sí me tomo té, pero no he revisado si te tenían cafeína o no, la verdad, ni sabía que tenían que podían tener cafeína, yo creo que sí.
Ujú. Sí, hay muchos tés que tienen mucha cafeína. <chuckles>
Ay, pues no sabía, yo, según me lo me tomaba un té porque decía: "Pues en vez de tomarme un café", yo decía: "Con un té así me relajo y todo", y no sabía que que podían tener cafeína, que, sí.
Sí, el té negro, el té verde tienen bastante cafeína, pero, por ejemplo, este, como un té de manzanilla o de siete azares, normalmente esos sí son muy buenos porque ayudan a relajar y no tienen, este, cafeína, ¿no?
Mm. Ujú, okey, sí, a veces me he llegado a tomar así un tecito verde o algo así y pues eso también puede ser que me esté afectando, la verdad es que pues yo los yo me los compraba nada más porque decía: "Té, va, es como que relajante, ¿no?", y mira, no pensaba que también te pudieran levantar con la cafeína.
Okey. Oh. Eh. Ah, ya. Sí, fíjate que sí, pero y bueno, cuéntame un poquito más, digo, para poder entender un poquito más tu contexto, este, ¿tienes algún otro síntoma?, aparte de no dormir bien o levantar estar como muy cansada, eh, ya sea que tengas como algún dolor del cuerpo, que tengas ronquidos, a lo mejor una somnolencia diurna o que tengas cambios de ánimo repentino.
Ujú. Ay, pues mira, de de lo de, o sea, yo creo que lo único sería como los cambios de ánimo, yo sí me siento así que a veces estoy muy irritable, este, sí, así como de: "Ay por favor, no me hablen", o cualquier cosita que a lo mejor otra persona reaccionaría, pues, o sea, o no reaccionaría o algo así, yo, o sea, sí, como que reacciono muy sí, o sea, reacciono muy muy rápido y y y sí, me doy cuenta de esto, que soy muy irritable, eso sí me he dado cuenta.
Ujú. Ujú. Ujú. Fuerte, ah. Okey, pues, muy bien, oye, pues fíjate que, con todo esto que me cuentas, este, pues como que a lo mejor suena que no estás teniendo un sueño tan profundo y tan reparador como, pues ya, has de notar, ¿no?, en en tu día a día, eh, definitivamente, eh, checa muy bien si tus tés tienen cafeína porque de definitivamente la cafeína, pues, sí te va a afectar, ¿no?, bastante, sobre todo para el sueño, también comentabas que, este, como que te ponías a agarrar el celular justo antes de dormir en la cama, fíjate que es muy recomendable que no veas ningún tipo de pantalla, este, ni tele, ni celular, ni tablet, ni computadora, o sea, nada que sea una pantalla con luz artificial, 1, hora antes de dormir porque esto puede afectar tu calidad de sueño y también como pues, este, pues sí, tu calidad de sueño que esto viene siendo como el tema principal aquí, ¿no?, y, este, no sé, si una cosa que podrías hacer es no tenerlo tan a la mano, si como que ya te vas a dormir, okey, pones tus alarmas y todo y déjalo del otro lado del cuarto, en el baño, para que pues, no lo tengas tan a la mano, porque ahora sí que, también entiendo que a veces si lo tienes ahí, pues, es muy fácil estirar la mano y agarrarlo, ¿no?, pero sí sería importante que que eso trates de implementarlo para que no te esté afectando tanto en tu sueño, no sé, ¿si te parece buena idea? Algo que sea factible para ti.
Ujú. Sí. Ujú. Sí. Sí. Sí, sobre mira lo del celular, o sea, tienes razón, porque yo por ejemplo, lo pongo así que abajo de la de la almohada y digo: "Ay, no, no lo voy a revisar, este, ni nada", pero, o sea, como tú dices, lo tienes ahí a la mano y entonces, lo saco y y digo: "Ay, bueno voy a ver así unos, este, cortos así en YouTube", como para eso te digo relajarme y eso y, pues, muy mal. Yo creo que, o sea, realmente no necesito el celular ahí, porque ten de hecho, tenemos ahí guardado como un despertador de esos que se usaban antes, pues
Sí. Ajá. Ajá. ¡Ah!, a ver, bueno, sí.
puedo usar eso, porque realmente lo tengo ahí, o sea, en en teoría es por el despertador, ¿no?, pero bueno, que el despertador ya de ahí se vuelve que el YouTube, y el Facebook, y el Instagram, entonces, eso sí lo puedo hacer
Ujú. <chuckles>
ponerlo en otro lugar para quitarme esa tentación, y y ponerme ese esa alarma, este, bueno, como la análogos o no sé, cómo se digan los de antes, ¿no? <chuckles>
Sí, sí, sí, sí, los que, pues, literales no más es un reloj que tiene despertador y te dice la hora, ¿no?, muy básico. Sí, sí, sí, ese estaría genial, estaría muy bueno para quitarte la tentación y y no como que decir: "Ay, se me olvidó la la alarma y ahí va de nuevo", ¿no?, como, <chuckles> ah, a caer en lo mismo, eh, algo también que me comentas mucho, ¿no?, te levantas mucho a ir al baño, lo cual pues, puede ser común, este, no sé si, también has visto con un especialista de la salud o cuando tienes como estos chequeos generales, sería bueno comentarle, este, que pues, que no puedes dormir corrido y que siempre tienes que ir al baño, pero no, eh, mientras en lo que haces eso te recomiendo mucho, eh, unas lamparitas que son de, eh, este, como sensor con que es con sensor de movimiento. Las venden en, pues, en cualquiera de estas aplicaciones como Amazon, Mercado Libre, son unas, que son de luz roja. La luz roja está este, o sea, hay estudios que demuestran que no interrumpe como, o como este ciclo de sueño, o sea, que es muy amigable con el sueño, ¿no?, lo usan mucho para los niños chiquitos que piden tener una luz y para que no sea tan disruptivo como todo esto, eh, te lo recomiendo, son de luz roja, son muy sencillas de encontrar en un paquete así como de 2 normalmente, y las puedes poner y ahora sí que no están prendidas todo el tiempo. Tú las puedes acomodar, o sea, son apagado, automático y con sensor.
Exacto. Sí. Ajá. Ujú. ¡Ah! Ujú. ¡Ay, mira!
Este, y ya, pues, ya te metes, o sea, o no hay luz y ya como que se prende o con sensor de movimiento y ya se prende y puedes ir al baño y es una luz muy tenue, o sea, no es una luz fuerte, suficiente, para saber que, pues, ahí está el inodoro y no te va como que dar ese golpe de luz que a lo mejor eso también te saca del sueño, ¿no?
Ujú. Sí, sí, porque te lo juro, o sea, prendo la luz y es como que, fff, el lamparazo y aunque trato así como de, pues, digo voy más o menos rápido y tratar de cerrar un poquito los ojos, sí, siento que es algo como que sí me impacta y no sabía eso de la de la luz roja, eh, este, yo p pensaba que nada más era como que mejor la luz cálida, pero no había escuchado para nada lo de la luz roja, así que eso está súper bien, porque la verdad que sí sí, lo voy a intentar porque, eh eh, o sea, igual voy a preguntar en el doctor, pero yo creo que es algo así como que viene de familia, porque mi mamá también es así, mi hermano también es así y, este, pero eso, pues, si llega a ser de que es normal, pues, eso obviamente me va a ayudar bastante, porque, o sea, sí, o sea, eso me molesta levantarme a a la madrugada y luego ya no poder dormirme y todo porque tengo que ir al baño, así que bueno, oye, pues, te agradezco muchísimo por todos estos consejos, la verdad, me has dicho así cosas que yo no sabía y y que voy a empezar así a revisar porque, sí quiero ya otra vez volver a sentirme descansada con las horas de sueño que sean necesarias, de verdad, muchísimas gracias por tus consejos.
Sí. Mm. Sí. Mm, claro, bueno. Sí. Claro, aquí estoy para apoyarte, cualquier otra cosa que necesites, sabes que aquí estoy, hasta luego.
Adiós.